Ja, hey, ich wollte heute mal mit dir über 'n Thema sprechen, was mir in letzter Zeit so 'n bisschen aufgefallen ist, ähm, bei mir. Und zwar fällt's mir extrem schwer, mittlerweile zu Hause zu entspannen. Und kurz zu meiner Situation: Also, ich bin selbstständig seit 8 Jahren und ich arbeite auch zu Hause, also oder von zu Hause aus, besser gesagt. Ähm, also mein <chuckles> Schlafzimmer, Wohnzimmer und so, das ist quasi alles mein Arbeitsplatz. Und ja, früher war das irgendwie nicht so, da konnte ich 'n bisschen leichter entspannen, aber mittlerweile habe ich so, ja, das Gefühl, wenn ich mich irgendwie auf die Couch lege, um fernzusehen oder so was, da habe ich irgendwie immer das Gefühl, so unproduktiv zu sein, ne? Also, ich habe dann so fast schon 'n schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwie 'ne Folge von meiner Serie gucke oder 'n Film schaue oder so was, ähm, dass ich halt die Zeit auch, grade weil ich ja von zu Hause arbeiten kann, so 'n bisschen besser nutzen kann, als bloß, äh, ja, vor der Glotze zu hängen und halt irgendwie den x-ten Film anzuschauen und ich merke so 'n bisschen, dass sich das auch auf meinen Schlaf auswirkt und auch so 'n bisschen auf meine Laune. Also ich bin da schon sehr, ähm, sagen wir, bissel gebeutelt davon, halt immer produktiv sein zu wollen. Und, ja, das mir ist der Alltag so 'n bisschen zu viel geworden. Deswegen wollte ich jetzt mal darüber sprechen, weil, wenn ich mich gar nicht mehr entspannen kann, dann, ja, merke ich halt, dass mich das auch voll auslaugt und ich da so auf 'n bisschen auch auf 'n Burnout, glaube ich, dann hinarbeite. So weit ist jetzt Gott sei Dank noch nicht, aber, ähm, ja, wenn das jetzt noch 1, 2 Jahre so weitergeht, kann ich das halt auch nicht ausschließen, dass dann halt mal irgendwie mir den komplett den Schalter raushaut. Ja, jetzt wollte ich ja mal fragen, ob du so 'n bisschen Tipps und Ratschläge hast, was ich vielleicht anwenden könnte, damit das ja, damit ich mich auch wieder zu Hause mal 'n bisschen entspannen kann und bisschen von der Arbeit loslassen kann.
Ja, gerne. Äh, und a f wird mir bestimmt das eine oder andere einfallen. Jetzt vielleicht die 1. Frage noch 'n bisschen zu den zu den örtlichen Gegebenheiten. Ähm, du hast gesagt: „Das ist alles zusammen.“ Hast du hast du 1 großen Raum, wo alles drin ist? Oder hast du schon getrennte Räume für Schlafen, für Wohnzimmer und Arbeitszimmer oder ist das irgendwie gemischt?
Ne, ich habe schon getrennte Räume, aber ich arbeite halt oft am Laptop einfach und dann setze ich mich halt, ähm, gerne mal einfach auf die Couch, zum Esstisch. A ab und zu arbeite ich halt abends im Bett noch, wenn ich irgendwelche E-Mails lesen muss oder so was. Ähm, deswegen, also, sicher, ich habe jetzt gar nicht so wirklich diesen einen Arbeitsplatz in der Wohnung, sondern ich schaue halt, dass ich dann ab und zu mir mal die Beine vertrete, mich woanders hinsetze, damit auch 'n bissel Tapetenwechsel unterm Tag mal drin ist. Und ja, also deswegen meinte ich quasi, dass hier so alles 'n bisschen mein Arbeitsplatz ist.
Ja, okay, äh, habe ich verstanden. Ähm, die andere Frage ist, wie wie geht's g dir denn in deiner Selbstständigkeit? Ist bist du jetzt noch im Aufbau oder sagst du: „D das ist im Grunde gesettelt und klar, ich muss dranbleiben, aber ich habe jetzt keine“ wie gesagt, in der Aufbauphase, wo ich sage: „Oh, da sind durchaus 60-Stunden-Wochen drin“, sondern, äh, wo stehst du da grade in deiner in deiner Arbeit und wie fühlst du dich damit?
Also, ich bin jetzt halt seit 8 Jahren selbstständig. Die Aufbauphase, die ist, denke ich, schon lange vorbei. Ist jetzt eher, ähm, ja, so 'n bisschen eher die Verwaltungsphase, ne? Ich habe meine ganzen Systeme aufgesetzt, es ist viel Routine dabei und so an sich macht mir mein Job ja auch Spaß, ähm, sonst würde ich ihn nicht machen. Und ja, ich habe halt so, weil du fragst, wie ich mich dabei fühle, ich habe halt immer so 'n bisschen das Gefühl, ich ich müsste halt performen. Ähm, bei Selbstständigen ist ja so, desto mehr man macht, desto mehr verdient man auch, was jetzt ja im Angestelltenverhältnis nicht unbedingt der Fall ist, ne? Da hast du halt deine Arbeitszeit, dann gehst du nach Hause. Klar sammelt man mal die ein oder andere Überstunde an, aber es, ähm, zeichnet sich jetzt halt nicht sofort monetär ab. Ähm, deswegen habe ich halt oft das Gefühl: „Quasi okay, bevor ich jetzt irgendwie XY mache, arbeite ich lieber die Stunde noch und stecke die da rein“, weil dann, keine ah habe ich mehr Geld, ich muss mich auch um meine Rentenversicherung und also, oder Altersvorsorge besser gesagt, äh, selber kümmern. Hm, da habe ich halt also einfach 'n bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich halt nichts tue, weißt du?
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Was hast du denn sonst noch an Hobbys oder Schwerpunkten in deinem Leben? Klingt jetzt alles grade sehr viel nach Arbeit?
Mhm. Ähm, ja, also ich mache natürlich noch Sport, weil ich ja während der Arbeit viel sitze. Deswegen habe ich mich beim Sportverein angemeldet und auch im Fitnessstudio, damit ich, äh, so 'n bisschen Ausgleich halt zu der ganzen Büroarbeit habe, sage ich mal. Ähm, und das tut mir auch gut. Also ich ich merke das immer, wenn ich nach'm Sport nach Hause komme, mal wieder 'n bisschen Bewegung, so das, ähm, ja, tut mir gut, tut meinem Körper gut, tut meiner Psyche auch gut. Das so ja, ich will jetzt nicht sagen, dass Arbeit mein Hobby ist, aber so neben der Arbeit halt das Hobby, wo was ich am meisten ausübe.
Okay, und gibt's da noch andere Interessen oder sagst du: „Dafür interessiere ich mich nicht ah, mich nicht, sondern, äh, dafür interessiere ich mich auch.“ Ähm, keine Ahnung, äh, Kochen, Lesen ja, Reisen, was auch immer. Gibt's gibt's da irgendwas, wo du sagst: „Wenn ich das tue“ oder Musik spielen, Musik hören, wo du sagst: „Das tue ich eigentlich auch ganz gerne und und da fällt's mir auch leicht zu entspannen oder ist etwas, was für mich auch Entspannung bedeutet?“
Ja, ähm, also Musik hören tue ich schon ganz gern, äh, vollkommen, aber halt meistens dann so bisschen nebenbei, würde ich sagen. Also neben der Arbeit oder wenn ich Auto fahre oder so. Also ich setze mich jetzt, äh, eigentlich nie bewusst hin und höre dann einfach mal, äh, quasi irgendwie so 'n Album durch oder so und mache währenddessen gar nix. Ja, ansonsten, also ich habe schon so 'n paar Kleinigkeiten, die ich halt immer mal wieder mache. 'n bisschen Klavierspielen zum Beispiel, weil du Instrumente angesprochen hast. Ähm, aber jetzt so quasi das Hobby, wo ich so stundenlang drin versinken könnte, bis auf den Sport, äh, habe ich eigentlich jetzt nicht so. Also, ich lese auch hier und da mal wieder 'n Buch oder treffe mich mit Freunden, was man halt so macht. Ähm, ja, also vielleicht könnte man auch sagen, dass, ähm, Verabredungen mit Freunden ist noch so das das Hobby, was dann am meisten Zeit, äh, in Anspruch nimmt, wo ich mich noch am besten mit identifizieren kann.
Okay, war das schon immer so oder hast du das jetzt einfach irgendwann mal abgelegt, weil das in der Zeit dann irgendwie ausgelaufen ist, weil keine Zeit war, weil andere Themen wichtiger waren, oder? Die 2. Frage wäre, was hast du denn früher als Kind was hat dir 'n da Spaß gemacht?
Boah, als Kind, ähm also, wenn man ganz weit zurückgeht, dann so was wie Lego spielen, <chuckles> mit Spielzeug halt spielen. Ähm, was mir damals noch Spaß gemacht hat, das 'ne sehr gute Frage. <chuckles> Da muss ich erst mal selber kurz drüber nachdenken. Ähm, also bis auf Lego spielen, das war so das das riesen Hobby als Kind, aber als Erwachsener machst du das natürlich halt nicht mehr. Ähm, das dann geht ja wahrscheinlich dann eher in die Modellbaurichtung, aber also, hatte ich jetzt auch schon Jahre keine Berührungspunkte mehr, äh, würde ich sagen. Und ja, hm, ich meine also, das, was dann noch so am meisten Zeit heutzutage frisst, ist halt neben dem Sport, wie gesagt, so 'n bisschen mit Freunden was machen. Also, ich schaue, dass ich eigentlich zumindest jedes Wochenende was mit meinen Freunden unternehme. Meine Familie besuche ich dann, äh, so oft es geht auch noch ab und zu. Ja, das also, das sind jetzt so d die 2 größten Zeitfresser, würde ich sagen, äh, die ich jetzt noch so habe.
Ja, es ging jetzt nicht um Zeitfresser, sondern einfach mal rauszuhören, ähm, mit welchen Themen also, was die Themen sind, die dich entspannen, ne? Wo du ra rauskommst auch aus der Arbeit, aus dem Denken um, ja: „Ich muss Geld verdienen“, oder und auch egal, wie v wie viel Spaß dir die Arbeit macht, sondern einfach, um ein einen Kontrapunkt zu setzen, äh, auch für dein Gehirn. Und das das war jetzt so bisschen der die Suche nach 'nem Thema. Denn wenn man kein zu kein festes Thema hat, fällt es einem natürlich sch schwer, weil man ja also, wenn jetzt wenn man jetzt auf der keine Ahnung, auf'm Sofa sitzt und, äh, sozusagen Zeit hat ja, dann kommt natürlich die Frage: „Was mache ich jetzt?“ Und hätte man jetzt 'n Thema, was einen fesselt oder ein Buch, was einen fesselt oder sagt: „Oh, ich greife jetzt zur Gitarre und versuche mal neues Sch Lied oder einfach, äh ich daddel einfach nur, weil's mir guttut“, ähm, dann würde sozusagen dein System automatisch schon 'ne Auswahl treffen. Und da das aber jetzt, so wie sich das anhört, nicht da ist, äh, ist erst mal deine deine Reaktion: „Na ja, äh, vielleicht mache ich den Fernseher an oder, äh, es gibt ja zu tun immer irgendwas, also arbeite ich wieder.“ So, und das Muster gil gilt's jetzt im Prinzip zu durchbrechen. Das ist, glaube ich, das, was dir am meisten helfen würde, äh, zum Entspannen.
Mhm. Also, ich s ähm, du meinst, ich soll mir quasi mal 'ne Art Hobby s suchen, wo ich auch zu Hause machen kann, äh, also, neben der Arbei also, nicht neben der Arbeit, aber nach der Arbeit, äh, damit ich halt irgendwas habe, was mir Spaß macht, wo ich meine Zeit reinstecken kann und dann nicht diesen Gedanken an die Arbeit, ähm, ja, ich will nicht sagen, verschwenden muss, aber, ähm, ja, was was halt neben der Arbeit auch noch da ist, was ich machen kann, oder?
Genau, was die so bisschen rauszieht, ne, so bisschen anzieht und dann fällt's dir auch leichter, dieses andere Thema loszulassen. Und was vielleicht auch gut helfen würde, also, ähm, so grundsätzlich mit, äh, Laptop überall im Bett, im s äh, zu Hause am Küchentisch. Das wären Sachen, die würde ich versuchen möglichst zu reduzieren, damit auch, äh, dein System und man könnte jetzt von Energien im Raum reden, aber da so weit will ich gar nicht gehen. Äh, Schlafzimmer ist Schlafzimmer. Äh, signalisiert deinem System: „Wenn ich ins Schlafzimmer gehe, dann ist es, um zu schlafen“ „und nicht um zu arbeiten.“ Ähm, das das unterstützt das klingt manchmal so bisschen komisch, aber, äh, ver vertrau mir an der Stelle, das ist wirklich so. Und das d und auch die den Rhythmus zu unterbrechen, zu sagen: „Wenn ich mit der Arbeit fertig bin, dann verlasse ich mein Büro. Da lasse ich auch den Laptop stehen.“ Gut, wenn du natürlich jetzt da drauf irgendwie Filme guckst, ist 'n bisschen schwieriger, ne, aber einfach, um so 'n 'n klaren Punkt zu setzen: „Hier hört die Arbeit auf und ab sofort bin ich“ „in der Freizeit.“ Das wäre so 'n wichtiger Übergang, äh, d weil es auch deinen also, so so 'n so 'n Rhythmus in deinen Tag bringt, aber auch in dein System bringt.
Hm, ja. Ja, das eigentlich 'n ganz guter Hinweis. Ähm, also ich hätte hier bestimmt noch Platz, um mir, ja, so 'ne Arbeitsecke einzurichten und vielleicht dann auch bloß, äh, den Laptop zum Arbeiten rausnehmen. Das, glaube ich, auch 'n ganz guter Tipp, ähm, weil so ist es ja wirklich so, dass ich eigentlich überall hier immer arbeite und dann, ja, mein Körper oder mein Gehirn quasi auch alles mit Arbeit so 'n bisschen verknüpft. Da könntest du wirklich recht haben. Also das wahrscheinlich 'n Hinweis, den ich, äh, ja mal umsetzen sollte, um dann auch 'n 'n bisschen diese Trennung, wie du schon sagst, stattfinden zu lassen zwischen Arbeit und Freizeit.
Klar, hast du schon hast du gut erkannt, das ist nämlich genau das, was passiert. Es gibt für dein deswegen wirst du auch immer wieder an Arbeit erinnert, weil natürlich alle, egal welcher Raum, di dich auch an Arbeit erinnert, ne, und da kommst du schon gar nicht auf die Idee, dass du woanders bist. Und was vielleicht auch helfen könnte, wäre, wenn du so 'n kleines Ritual einführst, dass, wenn du mit zum Beispiel mit der Arbeit zu Ende bist, dass du dir das einmal sagst: „Jetzt ist Arbeit zu Ende und, ähm, ab sofort bin ich in der Freizeit.“ Und vielleicht findest du so 2, 3 kleine Dinge, die einfach diesen Übergang signalisieren: „Äh, koche dir 'n Kaffee, setze dich hin, höre deine Lieblingsmusik“ oder irgendwas zu machen, was immer sozusagen dir bewusst sagt: „So, ab sofort ist Freizeit. Ich schalte jetzt den Kopf ab.“ Das unterstützt das nämlich auch, diesen Übergang, ne?
Okay, ja, das waren auf jeden Fall 2 sehr gute Tipps. Das werde ich dann mal umsetzen, also, ich werde gleich morgen mal schauen, ob ich mir hier 'ne Arbeitsecke einrichten kann irgendwo, und dann versuchen, auch bloß noch dort zu arbeiten und auch nur noch den Laptop dann für die Arbeit herzunehmen, damit ich da nicht diese, ja, äh, unterbewusste Verknüpfung habe, dass hier alles Arbeit ist. Und dann, ja, werde ich mich auch mal umschauen nach vielleicht 'nem neuen Hobby, was ich zu Hause machen kann. Mir fällt da auch, ja, schon vielleicht 1, 2 Dinge ein, die ich mal ausprobieren könnte, um mich auch dann während also nach der Arbeit 'n bisschen zu beschäftigen, auch wenn die Freunde keine Zeit haben oder mal kein Sport ist, damit ich auch wieder bisschen hier mein Energielevel auftanken kann und nicht alles nur in die Arbeit stecken muss, weil das Leben besteht ja auch als äh, aus mehr als nur Arbeit. Also vielen Dank dafür, ne, dass du dir hier das alles angehört hast und dass du mir, ja, diese 2 guten Ratschläge gegeben hast. Ich werde die auf jeden Fall mal umsetzen. Dann hoffe ich, dass das auch äh, ja, dass es in Zukunft besser wird.
Ja, sehr gerne. Ich drücke dir die Daumen.